Alors, ce qui s'est passé c'est qu'à force de persévérance, heu, j'ai, heu, et et j'ai trouvé un travail de téléconseiller, heu, dans un centre d'appel qui était de l'autre côté de Londres. Moi, j'étais au sud-est, c'était c'était de l'autre côté, hem et donc du coup, ce que je faisais, c'est que, pareil, il fallait être en costume, donc je dormais en costume la nuit dans mon parc, je me levais, j'avais 1 heure de trajet en prenant 2 bus différents et 1 train dans la gare de Victoria, l'immense gare magnifique, heu, architecture incroyable, c'était fantastique exactement et donc du coup, comme j'avais pas d'argent, je fraudais le matin, je fraudais le soir, je savais pas si j'allais réussir à retrouver mon petit parc, heu, avec tout mon confort, heu, <chuckles> quand je repartais le soir, parce que je savais pas si j'allais pas me faire attraper par, heu, heu, un policier ou autre ou le le les chauffeurs de bus, s'ils me voyaient frauder, heu, voilà.
Mmh mh. D'accord. Mmh. OK. D'accord. Pour aller, heu, pour aller bosser. Mmh. Ouais. OK. Et ton job, heu, du coup, c'était, heu, de de répondre au téléphone, heu, donc complètement en anglais, à ce moment-là, du coup, tu étais, heu, complètement à l'aise dans le fait de parler anglais, heu, au téléphone?
Oui j'avais un anglais, heu, de niveau professionnel, heu, donc je prenais des appels en français et en anglais pour le marché, heu, belge, hem, donc, heu, c'est pas d pas de souci. Et donc, on est payé toutes les semaines, sauf la 1re fois où on est payé qu'au bout de 2 semaines, heu, ce qui est normal, donc heu, j'ai fait ça pendant 2 semaines, dormir en costume, machin. Quand il pleuvait, par exemple, la nuit, et ben, je suis en costume, il faut pas que je sente le chien mouillé, heu, du coup, je courais, je courais m'abriter sous un pont et s'il restait, heu, 3-4 heures avant de partir, et ben, j'étais debout, heu, en train de tourner pendant 3 heures avec, heu, mon ami puisque lui aussi, heu, voilà. Et oui, et du coup, ben, c'était des des journées et des nuits qui étaient compliquées mais les 2 semaines passent, ça y est, j'ai ma 1re paye, ça y est, je peux retourner à l'auberge.
OK. OK. Mmh mh. D'accord. Ouais, comment tu faisais? Mmh. OK, pour pas te faire mouiller, heu, par la pluie. Mmh. OK et après?